Mh-mh.
Comunque a comunque la trasformo in un fattore motivante, quindi mi metto effettivamente a fare poi le cose che devo e mi piacciono.
Okay, quindi in qualche modo cerchi di trovare quella che è la soluzione in questa ansia. Ecco, come se fosse uno sprono. Okay. Positivo.
Sì, per fortuna. Sì, sì, esatto. È come se fosse un segnale divino tra me e me, che mi dice appunto: ehm, "Ohi, fai qualcosa perché stai esagerando”, giustamente.
<laughs> Assolutamente. E invece a proposito di quella che è la routine serale?
Ehm, dunque, la sera, ehm, dipende, ci sono sere in cui non non mi importa troppo se sto a al cellulare o no
Mh-mh.
però ci sono sere in cui, ehm, già mi faccio un piano prestabilito, diciamo, già verso dal dal pomeriggio, comunque cena, in cui dico: “Guarda, stasera voglio rilassarmi”, quindi
Okay.
ehm, mi dico tra me e me: “Fai in modo di non stare troppo al telefono, di non perdere tempo, fai le tue cose, quindi metti in ordine casa, lava i piatti e"
Mh. Distrai ti praticamente. <chuckles>
sì, cioè, esatto, esatto. E poi, magari, faccio una pausa.
Okay, quindi diciamo che, ehm, ti m mhmm, eh, ti volgi verso quella che sono, m magari faccende di casa, ma nel senso, ehm, su quelle che sono cose concrete, perché, ehm, magari stare troppo sul telefono o comunque utilizzare, ehm, i social in maniera smisurata, ehm, va un attimino a a creare, ehm, sai momenti dove le persone si isolano. Ti è mai capitato di sentirti completamente alienato con il telefono?

Sì, però sai com'è mhmm, il fatto che dovevamo sempre essere, diciamo connessi digitalmente, in quel momento lì, magari, mhmm, sapevamo che tra 1 giorno ci sarebbe stato l'esame di una determinata materia, allora è chiaro che stiamo un po' tu cioè mhmm, abbiamo programmato un po' tutta la serata per, uhm, essere attivi online, tra noi e noi e quindi magari lì c'era la tentazione di b scambiarci un reel più del solito di, ehm
Mh-mh. Ah, ecco. Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> Magari invece di ripetere quelli che erano le gli appunti, le sbobine, "Ma guarda questo che ho trovato, il video che ho trovato." Assolutamente. Sì, sì.
Sì. <chuckles> Esatto, esatto, però alla fine, secondo me, tutto dipende dall'autocontrollo, dalla consapevolezza un po' di quello che si fa, perché, mhmm, è come guarda ti faccio una uhm, mhmm, una metafora, come con con l'alcol per dirti, cioè s sa sappiamo tutti che bere 2, 3 bicchieri di vino ci fa sentire magari meglio, no, però tiene da noi è nostra responsabilità non farlo sempre, cioè, <chuckles> non è che possiamo cioè capito?
Mh-mh. Mh. Okay. Mh-mh. Assolutamente. Stare sempre brilli, vero? In questo senso, sì.
E esatto, esatto, Bisogna anche di momenti di o di equilibrio tra la vita sobria e la vita, uhm, brilla, ecco, come nella vita appunto digitale e tra come tra la vita digitale e la vita reale.
Mh-mh. Sì, sì, sì. Reale, è vero. E c'è questa linea sottile tra vita reale e vita digitale. Hai mai notato, ad esempio, che le persone, uhm, vivono di più la vita digitale, quindi quella sui social rispetto alla vita reale, cioè, uhm, persone che postano tantissimo le loro foto, fanno tante storie, che sono in giro, ma fondamentalmente non vivono, hai mai avuto questa, uhm, diciamo sensazione?